Mhm, also, dazu muss ich wirklich sagen, wir sind jetzt als Familie ja, wir sind wir unternehmen schon regelmäßig etwas und verbringen sehr viel Zeit miteinander, machen so kleine Geschenke nebenbei. Also, ich erinnere mich was heißt, ich erinnere mich, vor 2 Wochen, da habe ich meine Mutter, ähm ne, Entschuldigung, letztes Wochenende war das, da waren wir im auf aufm Weihnachtsmarkt, da hab ich ihr so 'n so 'ne Schokolade gekauft, ähm, beste Mama, ne? Und da haben wir zusammen was unternommen. Dann dann da sind wir auch zum Beispiel übernächste Woche gemeinsam in Prag aufm Weihnachtsmarkt. Von da fahren direkt nach Wien zum Weihnachtsmarkt und von da wollen wir zum Neuschwanstein ähm, Schloss. Wi wir haben uns da schon was eingeplant, wo ich etwas auch mache, wo man nicht so viel Geld ausgibt. Es geht nicht wirklich darum in unserer Familie. Wi wi
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also, das klingt schon sehr teuer. <laughs> Also diese ganze Reiserei, meine ich. Mhm.
Ne, also man muss, äh Mhm, ja, okay, also es ist ist ist relativ okay, ne? Ist jetzt nicht wenn man die Ko Kosten 'n bisschen aufteilt untereinander, ist es jetzt nicht wirklich sehr 'n d großes Ding. Das Problem bei uns ist nicht, ähm, die diese zusammen dieses zusammen
Ah. Und, also gibt's wahrscheinlich unterschiedliche Menschen. Für manche ist das bestimmt teuer. Also, das ist immer so 'ne Betrachtungsweise. Deswegen sind die Werte ja auch das Wichtige. Ich würde ganz weit weg von diesem von diesem Kaufen einfach kommen, weil das scheint bei euch wirklich, äh, 'n großer Mittelpunkt zu sein. Verstehst du, wie ich das meine?
Mhm. Mhm, aber wie wie gesagt, wir wir unternehmen auch liebend gerne was, ohne was wirklich viel Geld auszugeben. Unser Problem ist, ähm, wirklich nicht das. Also, unser ich würd ich sehe das jetzt nicht so wie du, dass ich sage: „Ja, d w unsere Werte sind falsch oder wir sollten das an Ganze 'n bisschen anders betrachten.”
Mhm. Mhm. Das habe ich ja nicht gesagt, dass eure Werte falsch sind. Nein, nein, nein, nein, das meine ich nicht. Alles gut. Also, ich würde niemals eure Werte kritisieren. Ich fand nur, dass ihr sehr materialistisch an die Sache herangeht und ihr könntet vielleicht versuchen, ähm, weg vom Kaufen zu kommen. Aber das heißt ja nicht, dass ihr euch als Familie nicht lieb habt. Das sage ich ja nicht.
E O okay, ich hab ich hab das jetzt nicht wirklich ganz verstanden, aber da muss ich halt sagen, äh, wir machen das i gerne in in dem Punkt. Wir haben alle 'n bisschen materialistische Interessen, also, sei es jetzt bei meinem Bruder die Playstation, Playstation Spiele, bei dem anderen dann sein Auto und was er dass er sein Auto sehr mag. Bei der Mutter sind das dann halt wirklich auch Schmuck, was sie sehr interessiert, dass wir da wirklich auf sa solche Sachen auch eingehen, ne, und Ge Geschenke dann, äh, dementsprechend zubereiten, die der Person halt auch gefallen. Also, es kann sein, dass das da 'n bisschen materialistisch sind, ähm, aber das ist halt so, dass es halt jedem halt auch so gefällt und da da kann man jetzt auch nicht v wirklich viel dran ändern.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja gut, ne, dann ist das die Entscheidung und dann, äh, ist das auch in Ordnung so. Ähm, ich hätte das einfach vorgeschlagen, aber wenn dann vielleicht, ähm, dann doch das Kaufen das Mittel des Weges ist, dann ist es auch okay. Und jetzt, ähm, haben wir aber immer noch das Problem, dass du nicht wirklich weißt, was du schenken sollst, weil irgendwann hat man auch einfach alles, oder?